À, bạn ơi, dạo này mình đang, kiểu, cảm thấy rất là mệt mỏi với cái việc dọn dẹp nhà cửa. Con bé nhà mình á là bữa nay hắn 2 tuổi rồi, hắn chơi rất là nhiều đồ chơi luôn và nó có một cái thói xấu đó là chơi xong thì, kiểu như là, sẽ giấu đồ đi lung tung á. Xong là nhiều khi giấu xong quên mất, có đi tìm lại cái món đồ đấy. Thế là thành ra là nhà cửa mình á, lúc nào cũng trong cái tình trạng rất là bừa bộn. Mà á, mình thì lại không có nhiều thời gian, mình thì thường rất là tranh thủ thôi. Ví dụ như là chiều tối về nhà chơi với con được một lúc, thế xong rồi nấu nướng đồ, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mà nhiều đồ quá làm cho mình cảm thấy ngợp và mình cảm thấy là mình không biết bắt đầu dọn từ đâu luôn ấy. Nên là thành ra là mình muốn thực sự là xây dựng một cái thói quen dọn dẹp và giữ nhà cửa gọn gàng hằng ngày. Bạn có cái lời khuyên nào để giúp cho mình có thể giữ được cái thói quen và xây dựng cái thói quen này được không?
Ừm. <laughs> Trẻ con. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình nghĩa là hiểu cảm giác của bạn nha, nhất là khi bạn còn phải nuôi con nhỏ thế xong bạn lại còn bận công việc nữa, đúng không? Thì rất là khó để mà giữ cho nhà cửa gọn gàng đấy. Tuy nhiên là khi mà nhà cửa nó bừa bộn ấy, thì chắc chắn là tâm trạng của bạn cũng sẽ không được thoải mái và bạn cũng sẽ cảm thấy rất là khó chịu này. Ừm, mình rất là hiểu nha! Không sao đâu, mình nghĩ là, ờ, vào cái, gọi là, lối sống hiện nay, cái nhịp sống hiện nay thì đây cũng là một cái việc rất là khó. Ờ, tuy nhiên là không phải là không làm được, chúng ta có thể, ờ, từ từ để giải quyết vấn đề của bạn nha. Ờ, không biết ấy, thì mục tiêu cụ thể của bạn sẽ là gì? Kiểu như là, bạn muốn là, ờ, nhà lúc nào cũng phải được gọn gàng, hay là bạn muốn một cái cách mà để có thể, ờ, dọn dẹp nhanh hàng ngày?
Ừ. Chính xác, chính xác. Ừm. Ừm. Ờ, thực ra thì mình cũng không có thực sự là yêu cầu là nhà lúc nào cũng phải gọn gàng đâu, tại vì cái điều đấy gần như là không thể đối với gia đình mà có trẻ con á bạn. Kiểu như là nó cứ chơi xong rồi nó bày bừa ra á, nhưng mà mình muốn tìm hiểu xem là có cái mẹo nào để giúp cho mình có thể duy trì được cái thói quen dọn dẹp, giúp cho nhà cửa nhìn bớt bề bộn hơn thôi, chứ không nhất thiết là lúc nào nó cũng phải gọn đâu. Tại vì bạn biết không? Con của mình á, nó chơi mà đồ chơi của nó thì rất là nhiều, từ Lego xếp hình này, xong rồi tranh ảnh này, xong rồi sách này, rồi màu vẽ này, rất là nhiều thứ, mà toàn là những cái mảnh nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ đó. Khi mà mình nhìn á, là chỗ nào mình cũng thấy, nên là thành ra là mình hình thành một cái tâm lý rất là ngán ngẩm và, kiểu, mình không m không muốn không muốn dọn ấy. Đấy, thì làm sao mà bây giờ mình có thể duy trì được một cái thói quen dọn dẹp để mà có thể giữ cho nhà cửa nó gọn gàng được nhỉ?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, trẻ con. Ồ. Ừm. Ừm, mình hiểu nha. Ờ, để giữ được thói quen gọn gàng ấy, mình tuy là mình cảm thấy là cái cái nhà của bạn, ờ, hiện lại tại là nó đang bị rất là nhiều đồ đấy, đúng không? Bởi vì là con của bạn nó rất là chơi rất là nhiều thì mình nghĩ là, ờ, để có thể cho nó gọn bớt ấy, thì bạn đã bao giờ nghĩ đến cái chuyện là giảm bớt đồ chưa?
Ừm. Ồ, nhưng mà á bây giờ con mình á, cái nhu cầu chơi của nó cao lắm, nó tò mò lắm, cái gì nó cũng nhìn thấy là nó cũng thích hết. Với hơn nữa là những cái món đồ chơi này cũng không hẳn là toàn là đồ mình tự mua đâu, mà là được tặng sinh nhật này, rồi hơn nữa là thầy cô tặng này, nên là, kiểu như là, rất là nhiều đồ. Bây giờ mà tự nhiên mình đem giấu là kiểu gì nó cũng biết hết á bạn ơi. Ví dụ như là thích những c Lego của nó á, nó chơi và nó nghịch từ trước đến nay á, là nó sẽ biết là thiếu hay là như thế nào á. Nên là nếu như bây giờ mà đem giấu đi của hắn thì mình cũng sợ là hắn sẽ khóc ấy.
Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm, mình hiểu. Ờ, mình rất là hiểu cảm giác của bạn nha. Thế không biết ấy, thì một ngày thì bạn có bao nhiêu thời gian để cho cái việc dọn dẹp? Ờ, kiểu như là, bạn thường tranh thủ dọn dẹp nhà cửa vào những cái lúc như thế nào vậy?
À, mình ấy thì hay dọn dẹp vào, kiểu như là, sau giờ nấu cơm buổi tối á bạn kìa. Thông thường thì khoảng năm giờ thì mình sẽ đi làm về, sau đó thì ghé đón con, rồi hai mẹ con cùng đi chợ một chút. Về nhà thì mình nấu cơm nhanh thôi, sau đó thì cũng tranh thủ vừa nấu, vừa dọn dẹp vừa chơi với con một chút. Kiểu như là mọi cái thời gian của mình nó đều là tranh thủ thôi ấy bạn. Xong rồi cho con ăn tối, ăn tối xong rồi tắm rửa cho con, xong rồi cái lúc mà mình đã dọn dẹp trước đó á là cái giai đoạn này là bắt đầu nó lại bung hết ra, mọi thứ là bắt đầu nó lại xáo trộn lại chơi. Thế thì trước khi đi ngủ là mình cũng phải dọn lại một lần nhưng mà kiểu như là, dọn nó cũng không hiệu quả, tại vì là con thì vẫn chơi, còn mẹ thì dọn. Và mình đã cũng đã cố gắng rèn cho con để con có có có cái tính, gọi là, dọn dẹp một chút ấy nhưng mà tới bây giờ mình vẫn thấy là nó chưa hiệu quả, nên là thành ra là con cứ chơi ở phía trước, còn mẹ thì chạy theo sau để mà dọn dẹp những cái đồ của con. Mình thấy mệt lắm luôn ấy.
Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, chắc chắn là bạn sẽ rất là mệt mỏi khi mà cứ phải đã không có thời gian rồi, đúng không? Lại còn toàn phải tranh thủ mà lại còn phải, ờ, cứ phải chạy theo như thế. Thế không biết là chồng bạn có chia sẻ cái việc dọn dẹp này với bạn không? Hay là, ờ, một mình bạn phải tự dọn dẹp tất cả?
À, thực ra thì chồng mình cũng sẽ dọn thôi. Ví dụ như là có một cái khoảng không gian ở phòng khách để cho con ngồi chơi đó, bạn kìa. Mà ví dụ như là chồng mình ngồi đấy mà thấy thì cũng sẽ nhắc con dọn, hoặc là sẽ hỗ trợ mình nhặt nhạnh những cái đồ Lego đồ các kiểu, đồ chơi của của con vô ấy. Nhưng mà nói chung là cũng không đáng kể, tại vì bản thân mình thì có cái tiêu chuẩn về sạch sẽ lớn hơn. Với hơn nữa thì mình rất là muốn phân loại tại vì cái đồ đạc của mình nó nó được vào đúng cái vị trí á. Còn chồng của mình dọn á, là tức là dồn hết tất cả vào một cái thùng để cho nó nhìn cho nó đỡ vướng mắt thôi, chứ cũng không hẳn là dọn dẹp nữa. Đấy, nên là, kiểu như, anh ấy cũng có chia sẻ nhưng mà cũng không đáng kể đâu.
Ừm. <laughs> Ừm, mình hiểu. À. Ừm, mình hiểu nha. À, mình cũng đại khái hiểu được tình hình của nhà bạn rồi này. Trước tiên ấy, thì mình nghĩ là, ờ, với cái thói quen thích giấu đồ của con gà à, của con bạn ấy, thì bạn có thể, ờ, thử đặt những cái hộp nho nhỏ để xung quanh phòng mà nó phải là để ở góc góc ấy. Và bạn, kiểu như là, ờ, dạy con rằng là con có thể thử giấu ở đây. À, bạn có thể, à, kiểu như là, chơi với con và bạn bảo là "Ơ, mẹ vừa giấu cái này đi ở chỗ này, này, này, con thử xem là con có tìm được không?" Và sau khi mà con tìm được ấy, thì bạn mới bảo là "Ờ, thế bây giờ con chơi xong thì con nhớ giấu đi cho mẹ nhé." Thì khi mà bạn đặt ra những cái chỗ mà để em bé có thể biết được rằng là, ờ, bây giờ em bé sẽ chơi và em bé sẽ giấu đi. Thì nó không phải là dọn dẹp, nó sẽ là một cái trò chơi với em bé, thì mình nghĩ là em bé sẽ dễ tiếp nhận được cái vấn đề này hơn. Thì bạn cảm thấy cái cách này nó có phù hợp với con của bạn không?
Ừ. Ừm. Ừm, tức là vẫn cho nó giấu, nhưng mà nó lại giấu vào cái thùng mà mình đã để trước đó. Ừ, thế nhưng mà
Ừm. Đúng rồi, bởi vì là mình nghĩ là rất là khó để có thể, ờ, ngăn cản con làm một cái điều gì đấy, thế thì mình hãy để cho nó làm theo cách nó thích nhưng mà vẫn phải được đúng ý mình.
Thì cũng hợp lý thôi, nhưng mà như vậy thì mình cũng rất là mất công phải đi đặt những cái thùng trước ấy. Thì thành ra là thay vì là dọn dẹp theo sau hắn thì là mình sẽ mình sẽ cũng sẽ vẫn phải làm một việc đó là trước khi hắn chơi là sẽ sẽ sẽ sẽ đặt những cái thùng, mà hơn nữa là mình cũng không chắc là nó sẽ phối hợp và, kiểu như là, hợp tác với cái trò chơi mà mình đưa ra đâu. Nhưng mà mình cũng sẽ thử, tại vì dù sao thì đây cũng là một ý kiến hay mà trước nay, kiểu, mình chưa có từng thử với con á, để mình xem thử xem là liệu là con nó có phảng ứng tương tác tốt với lại cái trò chơi mà mình nghĩ ra hay không.
Ừ. Ừm. Ừm, bởi vì là trẻ con cũng khá là khó đoán đấy, mỗi đứa một tính, thành ra là cũng rất là khó để mà, ờ, tìm được một cái cách phù hợp để cho con có thể nghe lời mình. Ờ, tuy nhiên là khi mà, ờ, dọn dẹp ấy, thì mình nghĩ là bạn có thể bắt đầu từ dưới đất trước, ờ, và sau đó thì lên cao dần. Ờ, bởi vì theo như bạn nói là con đang bày bừa đồ kh rất là nhiều, đúng không? Thì mình nghĩ là nó cũng khá là nguy hiểm nếu như mà người lớn giẫm phải này. Thì mình nghĩ là bạn nên, ơ, có một cái khu vực mà quây vào, ờ, để con chỉ chơi ở trong đấy thôi, thì con sẽ chỉ bày ra ở cái mặt sàn ở chỗ đấy thôi, thì khi mà bạn dọn, bạn cũng chỉ cần dọn dẹp cái, ừm, cái khoảng sàn ở chỗ đấy thôi. Thì bạn cảm thấy cách này như thế nào, có phù hợp với con của bạn không?
Chính xác. Ừm. Ừm, cũng được, kiểu như là mình sẽ phải quây lại nhỉ? Và giới hạn cái không gian chơi của con để mà ví dụ như là con có bày bừa thì cũng chỉ ở trong cái không gian đấy thôi. Và sau đó thì mình cũng sẽ có thể chủ động dọn trong cái không gian đấy, nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều so với cái việc là mình cứ phải đi chạy theo, tìm khắp nhà, tìm khắp nơi để mà dọn dẹp ấy. Ừ, mình thấy cái cách này cũng hay đấy. Nhưng mà mình chỉ sợ là con không hợp tác thôi, nhưng mà dù sao thì mình cũng sẽ thử nhá.
Ừm. Ừm. Ừ, tuy nhiên là mình cũng biết, ừ, đoán được rằng là bọn trẻ con nó có thể hơi hơi khó chịu. Tuy nhiên là bạn có thể chạy theo con, tức là ví dụ như là con muốn chơi ở cái chỗ này thì hôm đấy bạn quây nguyên cái chỗ đấy thôi. Hiện tại mình thấy trên mạng bán rất là nhiều những cái đồ quây mà, kiểu như là, nó có thể gấp ra gấp vào và di chuyển rất là dễ. Thì con thích chơi ở chỗ nào thì bạn quây lại cái chỗ đấy để khi mà bạn dọn, ờ, nó sẽ được, ờ, nhanh gọn lẹ hơn. Thì bạn cảm thấy như thế có hợp lý hơn không?
Ừm. Ừm, mình nghĩ là cũng được đó. Mình nghĩ là nếu như mà quây lại một cái khu vực nhỏ á, thì giới hạn cái không gian chơi lại ấy, đồng thời với việc là con sẽ chỉ bày bừa được trong cái không gian đấy thôi, thì mình sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian để mà dọn dẹp á bạn.
Ừm, đúng rồi, với cả là, ờ, mình nghĩ là bạn nên xây dựng cái thói quen rằng là bạn nên, ờ, ờ, thay vì cứ tranh thủ, tranh thủ thì nó cũng hơi khó đấy, đúng không? Bạn hãy quy định một cái giờ rằng là nhất định vằng vào cái lúc này thì bạn sẽ dọn dẹp, ví dụ như là, ờ, vừa về nhà một cái thì bạn sẽ vào nấu cơm trước, để trong khi chờ cơm chín thì chắc chắn là bạn sẽ đi dọn dẹp chứ sẽ không đi tranh thủ làm các việc khác nữa. Ờ, khi mà bạn có những cái giờ quy định hoặc là sáng ngủ dậy, bạn sẽ dậy sớm hơn để dọn dẹp chẳng hạn. Thì khi mà bạn có những cái giờ quy định, ừm, rõ ràng, thì nó cũng sẽ giúp bạn dễ duy trì được cái thói quen hơn là bạn cứ tranh thủ, bởi vì là, ờ, khi mà bạn chỉ tranh thủ thôi thì nhỡ đâu những cái lúc mà bạn không không có thời gian, không thể tranh thủ được ấy, thì nó sẽ bạn có thể sẽ quên đi mất, và nó sẽ dễ bị, gọi là, trôi đi. Thì mình nghĩ là bạn quy định một cái giờ cụ thể, nó sẽ giúp cho bạn duy trì thói quen được lâu hơn. Thì bạn cảm thấy cách này như thế nào?
Ừm. Ừm. Ờ, tức là ý của bạn là mình phải lên một cái lịch cố định và luôn luôn dọn dẹp vào cái khung thời gian đấy hả? Ừm, thấy cũng được, mình thấy là cũng được, tại vì bản thân mình thì do là ví dụ như mình về mà mình nhìn thấy bừa bộn mà mình mình không tranh thủ dọn ngay là mình bị khó chịu ấy. Nhưng mà bạn nói thì cũng hợp đôi khi là do là mình tranh thủ á, nên là cái nhịp độ dọn dẹp nó cũng không có được, ờ nó không không có được đều đặn và không có được thường xuyên, nên là thành ra là lúc thì mình dọn được, mà lúc thì mình không dọn được nên nó cũng khó duy trì lắm. Thay vì vậy thì mình đặt một cái thời gian cố định luôn ha, ờ, và theo dõi xem là, kiểu như là, mình dọn nó có hiệu quả không ở cái khoảng thời gian đấy. Ô kê, mình thấy được đó.
Ừm. Ừm. Ừm, với cả là mình cảm thấy là hiện tại là bạn không thể không bớt được đồ của con cái chơi đâu, đúng không? Bởi vì là, ờ, không chỉ là đồ của bạn mua mà là người khác mua thì cũng rất là nhiều. Tuy nhiên là bạn vẫn có thể hạn chế bớt mua cho con, mà thay vào đấy là đưa con ra ngoài chơi chả hạn, ờ, thì con sẽ không bày bừa ở trong nhà nữa. Bây giờ mình cảm thấy là có rất là nhiều công viên này, hoặc là những cái chỗ, ờ, để cho trẻ con nó có thể chơi, thì nó cũng rất là vui mà lại không bày bừa vào ở nhà bạn nữa. Thì bạn cảm thấy cách này như thế nào?
Ừm. Ừm. Ừ, thì mình cũng đang có cái kế hoạch là sẽ cho con tăng tương tác với, a, môi trường bên ngoài á, kiểu như là, sau khi mà, ờ, đi học về thì cũng sẽ tranh thủ đi công viên khoảng, à, từ 20-30 phút. Nhưng mà hiện tại thì vợ chồng mình vẫn đang xu xếp thời gian do là cũng bận rộn quá á bạn, chứ cũng không có không có thời gian nhiều ấy kìa. Nếu như mà bây giờ mà đưa con đi, ừm, công viên đồ nọ kia thì sẽ phải có người còn lại làm những cái việc nhà á. Đó, thì cũng phải cần một thời gian một chút để mà cân nhắc cũng như là sắp xếp lại công việc á bạn.
Ừm. Ừm. Ừm, tuy nhiên là mình không nghĩ là bạn nhất định sẽ phải đi ra một cái công viên quá là xa đâu. Ví dụ là tranh thủ giờ tối, thay vì để con ở nhà chơi với những đồ chơi thì bạn có thể dẫn con xuống dưới, ờ, gọi là, đi dạo hóng mát một chút thôi. Vận động cũng rất là tốt cho bé và mình nghĩ là tốt cho cả gia đình bạn nữa đó.
Ừm. Đồng ý, mình nghĩ là cái việc mà vận động ở bên ngoài á thì nó cũng sẽ rất là tốt cho con. Ờm, nó cũng tùy vào cái môi trường nữa, nhưng mà con nó được chạy nhảy và ở trong một cái không gian thoáng đãng á thì cũng sẽ rất là tốt. Ô kê, mình sẽ thử cân nhắc cái cách này nha. Ừm, đúng là có trẻ con vô một cái là nhà cửa nó bề bộn hơn rất là nhiều và kiểu như mình thấy áp lực về cái việc dọn dẹp luôn á. Nhưng mà nói chuyện với bạn xong thì mình nghĩ là chắc là mình sẽ phải đơn giản hóa mọi việc hơn một xíu ha, cũng như là giữ được một cái khoảng thời gian dọn dẹp cố định luôn để đảm bảo rằng là mình có thể duy trì được cái việc này đều đặn mỗi ngày. Thì từ đó thì cái việc dọn dẹp nó mới có hiệu quả được. Ờ, chắc là sắp tới thì mình cũng sẽ đồng hành cùng với con bằng cách là cho con đi ra những cái không gian thoáng đãng hơn để con có thể vui chơi ở ngoài thay vì là chơi đồ chơi ở nhà mãi. Cảm ơn bạn nha. Hôm nay nói chuyện với bạn thì cũng rất là vui và bạn cũng đã cho mình những cái lời khuyên rất là hữu ích rồi đó.
Ừm. Ừm. Mình rất là vui vì có thể giúp ích cho bạn nha. Làm mẹ là một công việc rất là khó, tuy nhiên là mình nghĩ là, ờ, chúng mình có thể từ từ giải quyết những vấn đề rồi mình tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi. À, chào bạn nha.
Ừm. Ừ, ừ, cảm ơn.